Di ba? Ay.
Totoo, eh, yun nga depende yun sa tao, kung wala pang pamilya, pero lagi at lagi at lagi naman tayong meron dapat na, inspirasyon, para tuparin yung pangarap natin. Kasi yun, de depende yun sa, ano ba talaga yung gusto mo. Halim ah, kung ayaw mo na ng sa ganitong klase ng buhay, na meron ka, 'di ba yun naman yung ka yung lagi ka dapat may dahilan din, at ano, um, yun nga, yung yung iba maaaring hindi ko alam, kung anong pwede nilang paghugutan pero ang lagi tayo dapat may, dahilan o may inspirasyon para, ah, matupad din yung mga pangarap natin. Kasi ang hirap na totoo mahirap yung wala tayong gustong marating, siyempre lahat naman tayo dapat meron tayong gustong marating sa buhay. Hindi yung kada araw parang mab yung parang mag gigising ka lang para wala, kasi iyon, parte ng buhay, para lang maka-survive.
Mm. Kaya nga. Mm. Mm. Mhm, kaya nga. Mhm, tama, tam Mhm. Hmm. Mm. Mm. Oo. Sang-ayon ako, sang-ayon. Ay oo. Uy, lahat tayo, ah. Mhm. Oo. Ay oo. Kasi sa ayun nga, kasi sa panahon ngayon sakin lang ayun nga, pag-ala kasi ano eh, may mga tao talagang mamaliitin mamaliitin ka, 'di ba. Pagka, ika nga nila, "Pag wala kang pera, wala ka sa kanila."
Oo.
Ah, ayun, yun lang din nag ano sa'kin, nagpapa isa din sa nagpapa-motivate para ano, mak magpursige, um, mag-doble kayod, 'di ba. Ako ah, naka-work from home ako, o ano pang-sideline na pwede kong applyan, sige hangga't basta may time management lang. Ayun ang sa'kin din talaga eh, 'no. Hmm.
Totoo. Oo. Oo.

Ka tal ah, totoo yun, kaya kung may pamilya ka man o wala, mahalaga talaga na yung inspirado ka na tuparin yung mga pangarap ko mga pangarap mo at ano talaga, um, magkaroon ka lang mahalaga na meron kang gusto talaga na mapagtagumpayan sa buhay. Hindi yung yun nga, yung parang masay yung okey lang kung saan yung iba-iba rin naman tayo ng, ah, kahulugan ng saya. Ah, hindi naman kailangan mataas din talaga yung pangarap. Depende na lang talaga sa tao kung saan yung parang gusto mong, ah, maging ah, estado o kaya ano yung gusto mong makuha sa iyong buhay. 'Yan, oo.
Oo. Mm. Mm. Kaya nga. Hmm. Hmm. Mm. Oo. Mga pananaw sa buhay, oo. Mm. Oo. Mm, mm. Mm. Kaya nga. Oo. Eh, hindi naman lahat nabibiyayaan ng ano ano nakukuha yung pangarap nila, 'di ba? Yung iba masaya na dun kahit medyo, hindi naman yung talagang nakuha yung pangarap na ano, yung talagang ano yung sakto lang. Yung dun sa bagay na yun masaya na sila na, basta nakakaano, ano, nakakaano tayo ah, na bigyan natin kahit paano yung magandang yung sakto lang yung buhay nung pamilya natin ano. Yung at least kahit papano, ah, naibibigay. Hindi sila nagugutom kahit paano, na ibibili mo ng mga gusto nila kahit sa maliliit na bagay. Yung tamang-tama lang hindi naman yung, ah, yung mamahaling ano, yung mga mamahaling gamit na naibigay sa kanila, 'di ba? Ah, ayun, okey na. Oo. Oo nga.
Oo. Oo. Oo. Totoo. Mm. Basta masaya kayo, oo. Yun naman ang mahalaga, yung isa ngang yung isang gustong marating ng mga tao yun talagang masaya lang, yung komportable at saka masaya. Oo.
Mm, mm. Yung tama lang, oo. Yung basta meron ka na nun, sige, okey na yun, 'di ba? Oh, yun. Mm.
Totoo.

Siyempre, ganun talaga 'pag ano, mahirap naman talaga, pero kapag nahihirapan ako, binabalikan ko yung rason o yung dahilan kung bakit nga gusto kong ipagpatuloy yung pag-abot ko o ng pangarap o yun nga, babalikan natin yung pinaka dahilan kung bakit natin kailangan magpatuloy. At ayun, lagi naman o madalas, eh, pamilya natin yun, na para kanino ba yun, na eh, yun nga at siyempre dasal din. Talagang ma ma matinding dasal ang madalas na nakakatulong sa atin kapag mahirap na. Sabi nga nila, "Siyempre, minsan kailangan mo ring isuko sa kanya at ano, minsan sa timing din niya." Yun ang sinasabi nila na parang kung akala mo parang wala na, ba't ganon parang hindi na natin ano, ah, parang hindi na ata mangyayari o matutupad, pero sa oras pala niya, doon pala mangyayari yung dina pinagdarasal mo o yung pinag, um, yun nga inilalaban mo sa buhay.
Hmm. Hmm. Mm. Oo. Mm. Tama, tama. Oo. Hmm. Oo, nama oo, gabay din sa taas. Oo. Mm. Mm. Mm. Tama. Tama, tama. Mm. Mm. Oo, oo. Tama. Mm. Kaya nga, ano. Mm, hmm. Mm.
Mm. Pero may oo. May mga pagkakataon ba na nawala yung inspirasyon mo 'tsaka paano mo ito nabalik?
Ayun nga, mahalaga pa rin ano? Hmm.

Oo.
Ikaw?
Ako pag yun nga, na pa may mga pagkakataon na, parang talagang sobrang, bagsak na bagsak ka, talagang, uhm ang sabi nga nila, marami naman pwede talagang tumulong sa atin, pero pinakamakakatulong pa rin talaga sa'tin, yung sarili natin. Kaya, kailangan din natin na ah ge meron naman talagang ganong araw na re uhm, dadamhin yung parang, talagang kailangan mong, maramdaman muna yung pag sobra ka ng yung hindi nawawalan ka na ng pag-asa. Talaga namang malulungkot ka, pero kailangan talagang tulungan mo yung sarili mo na ma bumangon ulit, ganyan. Kasi, siyempre ayaw mo rin namang mahirapan yung mga taong nakapaligid sa'yo, <sniffs> at ayaw mong mag-alala rin sila sa'yo ng, sobra dahil, yun nga, hindi lang naman ikaw yung nahihirapan, pati sila. Oo, at uhm, hindi meron namang mga taong hindi ka talaga pababayaan, pero dapat ikaw din, huwag mong hayaan na ano, yun nga, huwag mong pabayaan din yung sarili mo, at ano iyon, uhm, sabi nila, "Focus lang sa goal" 'yan lagi. <sniffs>
Hmm. Hmm. Mm. Yung sarili natin, 'no? Mm, mm. Mm. Oo, kaya nga. Ay, oo. Mm, totoo. Siyempre, 'no. Mm. Oo. Tama tama. Mm. Oo, totoo, ah. Siyempre naman. Mm. Oo. Oo. Mm, totoo 'yan. Kasi ayun nga hmm. Oo. Tsaka ano din, ano sa atin ano, ah, sa aki hindi hindi hindi lahat kasi, eh, ano, yung p pamilya natin, siyempre, ah, laging nandiyan, 'di ba? Hindi pwedeng nakaasa lang tayo sa pamilya natin, oo, nandiyan sila naka-support. Ah, pero talagang pagdating ng ano talagang pag nagkadagok-dagok ka sa buhay, nagkaproblema ka, ikaw lang din talaga mag makakapagsolusyon diyan eh, 'no?
Oo.